Secondo anno di liceo, che era il mio terzo però, perché sono stato bocciato in primo. In un istituto dove i professori veramente mi avevano preso di di mira. Però insomma u
Oka Okay. Mh, ah quindi tu hai cambiato proprio scuola?
Sì, ho c uhm, sì, sono stato espulso.
Dai, addirittura espulso?
Sì, da dal mio primo, primo liceo sì
Mh, mh, mh, e che hai combinato?
sono sta Beh, mhmm, insomma, ci facemmo un giro <chuckles> nel cortile, perché questa scuola aveva un cortile molto grande, ci facemmo un giro durante l'assemblea di istituto con la macchina del bidello dentro il cortile della scuola.
Assurdo, eh.
Eh, e quindi ci dissero
Ma già c'aveva la patente suppongo.
Beh, no, era in primo lice
Era in primo liceo quindi se ovviamente non ce l' a sì. S stavo stavo scherzando, stavo scherzando. C'avevi la paten il patentino quindi.
Primo liceo vero, quindi avevo 14 anni. Avevo il motorino. Massimo anch'io. Patentino, sì, il patentino. Però non è chiu vabbè, comunque loro si arrabbiarono e c fe ci f ci fecero questa cosa.
Mh-mh.

Ciao.
Ciao, come va? Buongiorno. Tutto bene?
Come va? Buongiorn Buongiorno, sì, tutto bene, tu?
Anch'io tutto bene. Procede fantasticamente oggi, c'è un sole che spacca le pietre. S sì? Fa fresco da te?
Fre una fresca mattina però mi arriva un po' di venticello.
No, da me devo dire è tutto abbastanza statico, c'è un sole che spacca le pietre, sembra estate.
Ah-ah, ah sì, no, no, il sole fortunatamente è anche qua, però un bel venticello fresco.
Sì, ah beh, ma poi stiamo andando verso un verso un po' quel quel periodo, no, mhmm, chiudono le scuole, sai. Io mi ricordo da da quando ero più giovane, da ra questo a maggio, giugno facevo proprio il conto alla rovesc Beh, vecchio no, però non sono più tanto giovane. Diciamo eh.
Sì, sì. Mamma mia. Perché adesso sei vecchio? Ah beh. Quanti anni hai?
26. Tu quanti anni hai, te lo posso chie
Io per dire sì, io 27.
Okay, okay. Beh, appunto, me ricordo che quando quando ero più piccolo questo periodo dell'anno era proprio un conto alla rovescia continuo, no, ehm, ti ricordi? Sai che cosa mi ricordo? Mi ricordo che non vedevo l'ora di salutare quei professori col con i quali non andavo d'accordo, che magari avevano sempre, sai, da ridire su quello che facevo, magari mi prendevano un po' di mira, no, ti è mai capitato a te di esser preso di mira?
Certo, come no. Mh. Sì. Beh, sì, sì, sì. Fortunatamente poi è una cosa che non ho avuto sempre con tutti i professori, ma c'era anche quello che era purtroppo preso di mira da tutti i professori in classe mia, perché obiettivamente era un po' un caso perso.
Sì, eh? Un caso perso. Sì, io ero il caso
Sì, cioè nel senso che dava fastidio, era disturbava, faceva casino.
Ah, proprio così maleducatamente o in modo simpatico?
Sì, sì. No, mhmm, un po' tutte e 2, però un po' troppo, capito?